Ah, du, also, da gibt's eine Sache, über die ich mich unbedingt mit dir unterhalten möchte. Und zwar geht es darum, dass ich jetzt bald einen neuen Job habe und ich kann mir gut vorstellen, dass bei diesem neuen Job mit den neuen Aufgaben ich so 'ne Maske tragen muss. Also, das heißt, ich spiele dann eine ganz bestimmte Rolle und eine ganz bestimmte Version, ähm, meiner Person, anstatt vollends authentisch zu sein. Genau. Und zwar, äh, ist es ein Sales-Job und, äh, es war schon lange mein Traum eigentlich, im Sales zu arbeiten, auch als ich Business studiert habe, aber ich habe erst jetzt auch diese Rolle gefunden, die also, diese Stelle, diese Position, dieses kleine Stück, was ich dann spielen werde, wie so 'n Schauspiel. Und da freue ich mich auch eigentlich drauf, aber ich glaube, ich muss dann schon einiges von meiner Authentizität abschneiden und, äh, diese Maske aufsetzen und das ist schon so 'n bisschen schauspielern, glaube ich genau.
Mhm. Ja, also, es kommt ja gelegentlich vor, dass wir also, gerade im Beruf, äh, irgendwie so 'n bisschen da reingedrängt werden oder sind, aber wa was genau, ähm, glaubst du denn, dass du also, erstmal ist die Frage: „Wie fühlst du dich allein bei dem Gedanken?”
Mhm.
Äh, entweder nur 'n Teil von dir zeigen zu müssen oder 'n Teil, den du f der du gar nicht bist. Also, was trifft auch eher zu von den beiden?
Mhm. Also ich denke, äh, dass es mir fehlen würde, mich, ähm, so ganz unbefangen und ganz frei ausdrücken zu können, weil ich momentan noch als Floristin arbeite und da kann ich wirklich sein, wie ich bin, da kann ich anziehen, was ich will, da kann ich auch in Schnittblumenresten bedeckt <chuckles> oder Erde oder sonst noch was oder so 'n Pullover stehen, der von Dornen zerrissen ist. Also, so mehr authentisch geht eigentlich gar nicht, vor allen Dingen bei so 'nem Handwerk, bei dem du sehr viel mit, äh, Werkstoffen arbeitest so nah am Kunden bist, aber trotzdem die Erlaubnis hast, auch 'n bisschen unordentlich auszusehen, weil das gehört zu diesem Job auch so bisschen dazu. Und, ähm, ich glaube, das, äh, ist etwas, was mir schon sehr gut gefällt, dass ich da nicht so sehr aufpassen muss, wie ich aussehe. Aber bei dem neuen Job wird auch, äh, das eine Rolle spielen, dass ich eben diese Unbefangenheit, ähm, eher auf so 'n ja 'n Business-Aussehen beschränken muss und sehr formell mich auch geben muss. Ich glaube, deswegen würde es mir schon so 'n bisschen fehlen, authentisch zu sein.
Mhm. Ja. Ja. Ja, klar. Ja, okay. Ja, ja, äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, klar, S Sales, ähm, ist ja leider so, dass, äh, die meisten Menschen sich sofort optisch 'ne Meinung bilden, in dem Augenblick, wie das also, wie d wie man das erste Gegenüber sieht.
Ja. Mhm.
Aber, ähm, ziehst du dich sonst also, ähm, angenommen, du gehst jetzt mal auf 'ne schöne Party oder ins Theater, ziehst du dich nicht gerne schön an?
Doch, definitiv. Also, ich habe auch viele schöne Sachen. Jetzt nicht unbedingt Sachen, die aussehen, als würde ich in 'ner Bank arbeiten oder so, <snorts> aber schon viele schöne Sachen, genau. Und ich ziehe mich auch gerne so an. Auf jeden Fall. Das macht mir auch Spaß. Aber, ähm, die Arbeit ist halt ein sehr großer Teil des Lebens. Und, äh, den größten Teil des Lebens möchte ich, äh, schon idealerweise lieber in bequemen Sachen an also, verbringen. Was Gemütliches und Kuscheliges so 'n bisschen, vielleicht gut, natürlich nicht im Sommer, jetzt, genau.
Ja. Ja. <chuckles> Ja, okay. Ja. Okay. Ja, okay, also kann ich nachvollziehen, ähm Ja, ab äh, weißt du denn schon, wie stark, äh, du dich da, ich sage jetzt mal, verkleiden musst? Oder ist das jetzt erstmal nur 'ne allgemeine Befürchtung? Weil vielleicht wird's ja auch gar nicht so schlimm. Vielleicht sehen die das ja auch locker.
Hm, also, ich habe tatsächlich schon darüber gesprochen, ähm, das kommt, äh, so ’n bisschen drauf an. Äh, da ich noch nicht vollends weiß, in welchen Bereich ich da komme, äh, wird das natürlich auch, äh, die Zeit entscheiden und noch zeigen, aber größtenteils muss ich schon auch mit Bluse und Blazer und ordentlicher, gut gebügelter Hose, <snorts> Anzug noch besser. Also, es muss schon 'n bisschen feiner sein, genau. Ja.
Okay, mhm. Ja. Okay. Und was und wie fühlst du dich in so 'nem Outfit?
An sich gut.
Aber?
Auch, äh, seriös aber <giggles> ich habe eine Katze und, äh, ihr Lebensziel ist es wahrscheinlich, alle meine Klamotten noch 'n Stücken wärmer zu machen, weil alles, was eher so 'ne dunklere Farbe hat, ist komplett eingedeckt in ihrem weißen strahlenden Fell. <chuckles> Und sie haart auch so sehr, dass ich wirklich nur was Dunkles was Schwarzes oder so anziehen muss und so von einem Raum in den anderen gehen muss und es ist einfach überall da geschweige denn, mich irgendwo hinsetzen auf die Couch oder auf ´n Stuhl oder so, dann erst recht. Das heißt, ähm, wie du schon erwähnt hast: „Ja, ich gehe auch gerne aus”, und wenn ich das mache, dann bearbeite ich mich ordentlich mit ´ner Fusselrolle. <chuckles> So, genau, aber das ist so ´n bisschen meine Befürchtung, dass ich dann wirklich die ganze Zeit die Fusselrolle auch an mir haben muss, wenn ich auf der Arbeit unterwegs bin, weil dann vielleicht irgendwie noch Haare auch an der Tasche dran sind oder so und dass ich dann wirklich mich die ganze Zeit nur enthaaren muss.
Okay. Ja. Ja. Ja, okay. Okay. Also aber es ist jetzt kein allgemeines Unwohlsein, dass du sagst: „Hey, also, ich bin da in ´ner Rolle, wo ich, ähm, mich eigentlich gar nicht wohlfühle und ich spiele es jetzt nur, weil ich da Geld verdienen will“ oder keine Ahnung, was die Motivation ist.
Ne. Mm. Ne, ne, das ist es nicht. Mm, größtenteils ist die Motivation auf jeden Fall Geld verdienen, ja, weil Floristen nicht allzu viel Geld bekommen und
Ja Sch schon klar.
inflationsbedingt, äh, wird alles auch unheimlich teuer, also, wenn man die Preise von allen Bereichen vergleicht, vom Vorjahr und vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, dann ist es schon 'n sehr deutlicher Unterschied und dann will man sich irgendwann auch vielleicht 'n bisschen mehr leisten und, äh, vielleicht 'n schöneren Urlaub und, äh, schöneres Auto und, und, und, so deswegen genau. Also, Geld ist auch wichtig fürs Leben, deswegen darum geht's natürlich auch, ja.
Ja klar. Ja, äh, wir kommen nicht drumrum. Das stimmt.
Mhm.
Aber in der ersten Linie ist es ja mal siehe Einstellung, ne? Also, wenn jetzt nur von der Wahrnehmung, wenn du jetzt nicht da reinspringen musst und sagen: „Boah, jetzt fühle ich mich die nächsten 3 Stunden total unwohl.” Also, vielleicht am Anfang, wo du sagst: „Okay, ist da noch irgendwie fusselmäßig”, und da kommt der CEO rein und regt sich vielleicht drüber auf.
Mhm. <snorts> Mhm.
Ja, ähm aber das ist ja sch das empfinde ich erstmal alles ganz positiv, dass es eigentlich gar nicht dass es dich nicht belastet in dem Sinne, dass du irgendwie in in 'ner schlechten Stimmung oder so 'ner Angespanntheit bist.
Hm, ne, ne. Also, so ist es nicht. Ich ziehe mich schon gerne fein an, aber es wird, äh, was Neues sein, das so lange zu machen und die ganze Zeit und diese, äh, wenigstens den Anschein der Professionalität aufrecht zuerhalten, indem man dann äh, ja bitte?
Ja. Ja. Na ja, aber glaubst ja, glaubst du, dass es dass die, äh, Kleidung was über Professionalität aussagt?
<tsk> Äh, teilweise ja. Kleider machen 'n bisschen Leute eigentlich schon. Und je nachdem, wie man angezogen ähm, leider ja, vor allen Dingen im Sales Bereich. Also, ich könnte jetzt nicht
Ja. Denkst du das? Na, jetzt wollen wir mal, mal persönlich, meine ich jetzt mal Lass ma mal nimm mal den, den Job weg. Äh, glaubst du das persönlich, wenn du jemanden begegnest und, äh, der läuft im Blaumann rum, oder?
Mhm. Ne, nicht in der Hinsicht. Das meine ich nicht. Ich rede jetzt nicht über, äh, Arbeitskleidung, die vorgeschrieben ist, ähm. In Deutschland haben ja die meisten Berufsgruppen immer eine bestimmte Farbe zugeordnet, so 'n Gärtner trägt irgendwie Grün, 'n Elektriker trägt blau irgendwie. Die Maler tragen oft weiß oder grau, so also, das meine ich jetzt überhaupt nicht. Aber Kleidung ist 'n Stück weit, ähm, <tsk> der Ausdruck eines Menschen und diejenigen, die sich da vielleicht 'n bisschen für interessieren oder modeaffin sind. Die wollen ja auch so 'n Teil ihrer Persönlichkeit irgendwie ausdrücken dadurch. So alles, was an einem Menschen außen dran ist, ob der tätowiert ist, ob er Piercings hat, ob er keine hat, keine Tattoos hat. Ob er sich schminkt oder ob er sich nicht schminkt, ob er auf 'n Kartoffelsack anzieht oder ob er sich anständig und sauber anzieht, so alles ist 'n Stück weit der Ausdruck des Menschen und ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, das hat eine gewisse Wirkung auf die Außenwelt. Und natürlich zählt eher der Charakter eines Menschen genauso wie beim Sales auch eher, äh, die Leistung und der Charakter auch zählen wird. Aber das äußere, das ist mein erster Eindruck, den das gegenüber sich bildet. Und das beruht nun mal genau das beruht halt einfach auf dem Aussehen. Das kann man nicht ändern. Man kann ja nicht direkt in die Seele des Menschen gucken und sagen, das ist ein sehr weiser, netter Mensch. Man sieht halt erst mal das, was man sieht. <snorts>
Ja. Ja. Aha. Ja klar. Ja unbestritten. Ja. Bin ich sofort bei dir. Mhm. Ja. Ja, ist halt die Frage, ob wir damit zurechtkämen, wenn wir das könnten. Aber anderes Thema, ähm
Genau.
Ja. Hast du siehst du da 'ne Chance, dass du, äh, trotz deiner vielleicht mehr oder weniger strickten Anzugsordnung, sage ich jetzt mal, Kleidungsordnung. Äh, vielleicht hast du ja Möglichkeiten, trotzdem so dein persönliche Note da einfließen zu lassen, sodass du dich da nicht ganz verkleidet fühlst.
Ich hoffe es. <chuckles> Ich kann natürlich nicht in die Zukunft blicken, aber ich hoffe es sehr, dass ich das kann, ja. Dadurch, dass es auch 'n neuer Job ist, muss ich auch, ähm, erstmal 'n Gefühl dafür bekommen. Es wird auch 'ne Weile dauern, bis ich mich da eingelebt habe und vielleicht, äh, ja, auch Momente oder Möglichkeiten finde, ü an welcher Stelle ich denn authentisch sein kann, weil im Sales geht es nun mal auch um Verträge und um Abschlussstärke, und es geht auch darum, den Menschen auch dazu zu bringen, etwas zu kaufen teilweise vielleicht auch unterschwellig, aber, hm, im Sales geht es nun mal darum, und die Kunden bezahlen nun mal die Gehälter von allen Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten, in jedem Unternehmen. Deswegen ist das auch schon wichtig und mir persönlich geht es jetzt nicht primär darum, äh, so Kunden dazu zu überzeugen oder zu bringen, Ja zu sagen, so, also ich bin eher dafür, dass, ähm
Ja. Ja. Ja. Ja.
ja, wenn der Kunde das nicht möchte, dann ist es halt recht so, aber g aus der Position von Sales wäre das schon sinnvoll, ein Ja eher gesagt ein Nein in ein Ja zu verwandeln. <chuckles> Genau.
Ja. Ja, schon schon klar, aber ich glaube, das ist die die Verbindung von beiden klar, der 1. Eindruck geht über das Äußere und, ähm
Mhm. Mhm.
aber der 2. Teil, un und hast du auch schon 'n bisschen angesprochen, ist ja, dass vieles geht über das Unbewusste, und ich glaube, je klarer du trotzdem in dir sein kannst du sagst: „Na gut, jetzt habe ich halt 'n Kostüm an, und das ist vielleicht jetzt nicht so mein normales Outfit, aber unten drunter bin ich ja trotzdem, äh, genau dieselbe.” Und, äh, wenn wenn du dich da nicht groß verstellen musst, äh, das spüren die Menschen. Also viele haben so das instinktiven Gefühl, ob man dem Gegenüber trauen kann, und das hat erstmal nix mit der Kleidung zu tun.
Mhm. Mhm. Mhm, das hast du schön gesagt, ja.
Oh, das bist du ja trotzdem, weißt du, also, da so die Balance halt zu finden. Dann ist es einer so 'n lästiges Muss vielleicht und
Mhm.
und gleichzeitig in deiner Klarheit zu bleiben und sagen: „Hey, ja, unten drunter, ich will dich nicht überzeugen und ich will dich nicht über 'n Tisch ziehen.” Und, äh aber du ja, äh, fü für dein Wohl und natürlich auch für's Wohl des Unternehmens und
Mhm.
d wenn du dann so stabil bist, das gibt immer auch dem Gegenüber gleich 'n gutes Gefühl.
Hm, hast du schön gesagt, dass, äh, egal was ich anhabe, äh, dass ich unten drunter praktisch immer noch die Person bin, die ich bin, und sich äh, zurück zum Thema „Kleider machen Leute“, auch, äh, selbst wenn es 'n Stück weit den ersten Eindruck beeinflusst, dass es trotzdem nichts an der Persönlichkeit ändert, und das ist ja, eigentlich du hast vollkommen recht, ja, ich müsste mich wirklich mehr daran erinnern, dass es dann nur 'n Outfit ist. Es ist kein komplett anderes Leben, was ich dann lebe. Es ist halt einfach nur 'n bisschen anderer Stil dann, den ich an den Tag lege. Vielen, vielen Dank. Es war sehr interessant und du hast mir viele, viele wertvolle Tipps gegeben und auch viel Anregung. Also, es war super. Vielen Dank.
Ja. Genau. Ja gerne. Ja. Ich drücke dir die Daumen für deinen neuen Job.
Danke.